Ah ouais la stratégie.
Ouais, non, pour dire soit tu dis: «Ah ouais si je co en fait, tu commences à mentir dans une amitié, il faut couper» ouais, c'est ça
Ouais mais tu voulais pas être méchant, c'est pour ça, en vrai. Tu es waouh.
et je lui ai dit en gros, heu: «Bah ça ça revient dans 2 semaines, internet
Po oui, <laughs> le gros mensonge.
tu vois? Ouais, non mais oui et heu, 2 semaines après à 06:00 du matin, je reçois un message, heu: «Internet est revenu, heu, on est le tatata». Heu heu, et et
Ah. Han, ouah, mais c'est grave, mais en fait, il a pas il a pas de vie du tout à part toi et beh, les réseaux sociaux.
Bah en fait, c'est ça, il avait que sa copine et moi et pas d'autres amis.
Ah ouais, en fait, il a ouais. <blows air> Tu as jamais eu l'occasion d'essayer de le moraliser, de lui faire prendre du recul
Ah si si on a eu des s discussions, si moi en plus, je suis «connu» entre guillemets pour avoir, heu, un gros cercle d'amitié, donc je lui avais présenté mes amis, ça matchait pas. Même sa copine lui présentait ses amis «ouais je les aime pas» enfin, il trouvait toujours une excuse, en fait.
Attends tu fais des efforts en plus, ouais. Ah bah, après ouais, c'est pas au bout d'un moment, il y a des gens qui veulent pas avancer dans leur vie et ça y est. <chuckles>
Ouais non, non, c'est ça en fait, il vivait à travers moi, mais c'était n'importe quoi et du coup je reçois ce ma ce fameux message à 06:00 du matin, là je lui ai dit je lui ai envoyé un message en gros, enfin: «faut faut qu'on, tu vois, enfin pas on se parle plus, mais il faut doser», tu vois? On faut doser et heu, du coup, heu ouais mais tu com enfin il a pas voulu comprendre, «ouais je comprends pas, avant on s'écrivait tout le temps, tu vois, quand on était jeune». Enfin, un
Le fameux pavé. <chuckles> Même pas. Stop. Bah sur 7 ans quand même on change, quoi. <chuckles>
Ouais voilà, enfin tu comprends que, enfin je suis je te j'ai pas à pas sauter, te rendre des comptes sur mon téléphone et 1 semaine après il me renvoie un message: «Bon, c'est bon tu as fini de bouder?»